Auch aus demselben Video, also ich nehme es nicht jetzt irgendwie, äh, separat auf. Ja genau, also ich schneide das so 'n bisschen zusammen.
Ja. Mhm. So 'n neues auf ja. Machst du eigentlich auch Skripte oder redest du eigentlich frei los, sage ich mal? Oder wie planst du auch die Videos?
Eigent Eigentlich frei, also ich habe da so ein Thema, wo ich weiß, welche Punkte ich irgendwie ansprechen m muss
Ja.
und dann rede ich einfach drauf los
Mhm.
und genau und dann Ja.
Ja. Machst du's
Ich versuch's das schon so in einem Take irgendwie, zumindest so ein paar Sätze oder so 1, 2 Minuten bis zum nächsten Thema, bis zum nächsten Übergang, dass ich das zumindest in einem irgendwie durchbringe.
Mhm. Ja.
Aber ja, wenn man da irgendwie Fehler drin hat, dann ist auch kein Problem, meistens kann man das mit 'nem Schnitt und so ein bisschen regeln.
Ja, ja. Hast du dir das Schneiden dann auch selber beigebracht, weil das ist ja auch, ähm, 'ne Sache, wo ja viele Leute oder Creator auch, ähm, sage ich mal, scheitern.
Also, j genau, ja, ja, ja, ha habe ich mir habe ich tatsächlich erst auch erst vor Kurzem gelernt, weil da bin ich i irgendwie mit ChatGPT eigentlich zusammen. <chuckles> Schritt genau, genau, genau, also Schritt für Schritt habe ich mir das, äh, zeigen lassen von ChatGPT, wie das funktioniert bei mit DaVinci Resolve mit der mit der Software.
Okay. Mhm. <chuckles> Also es ist so weit, Teamwork. <chuckles> Ja. Ja, ja.